Jangankan itu, bukan, karena berbeda pendapat mengenai standar TikTok, itu, aduh.
Heeh. Ih, ah, itu kan remeh amat. <laughs>
Itu, apa ya iya kayak, eee, mungkin karena gap usianya juga jauh sih, jadi yang adik kos aku tuh dia usianya baru 21 duap baru 22 tahun. Nah, si pasangannya ini dia tuh sudah umurnya kurang lebih 29 tahun. Jadi, aduh jauh sekali memang, apa namanya, selisihnya, gitu. Iya mungkin mhm,
Oh, oke. Iya. Pasangannya, heeh. Oh, oke. Iya iya iya iya, heeh heeh heeh. Iya, tapi kan ya itu remeh amat ya? <laughs>
Benar benar benar, dan itu Mbak, aku tuh bingung ya, karena kadang-kadang aku main ke kamar dia, dia lagi nangis, "Kenapa?" Gitu kan, "Aku lagi tengkar sama ini," "Kenapa tengkar?" Gitu.
Ah. Heeh. Heeh, heeh. Heeh heeh.

Halo.
Halo, iya selamat malam menuju pagi di sini. <laughs> Iya. <laughs> Heeh.
Iya. <chuckles> Sama di sini juga, Mbak. Selamat apa nih? Mungkin menuju subuh dulu kali ya? Selamat malam menuju subuh. <laughs>
<laughs> Oke tetap semangat tapi ya, Kak, ya? <laughs>
Bener banget, seger nih masihan nih. Mhm. Iya tadi tidur bentar, eh kebangun gitu. Oh iya, gimana gimana? Mhm?
Oke, baru bangun tidur kayaknya. <laughs> Oke oke, iya gimana? Mhm, apa nih yang, apa, bangun tidur, eee, yang ada di kepala apa nih?
Aduh, bangun tidur karena apa ya, mungkin ada hawa-hawa mau PMS ya, Mbak, ya, jadi kira-kira ingin memperumit sebuah hubungan gitu, Mbak. <chuckles> Nah, oke, eee, ini nih apa sih biasanya yang bikin hubungan asmara tuh jadi rumit? Nih kayaknya aku butuh masukan nih, Mbak, biar besok bisa langsung dilakuin gitu.
Oh, oke. <laughs> Kayak gimana itu? <laughs> Hmm. Mmm. Mmm, mhm, mmm. <laughs> Bikin rumit ya, apa ya? Jadi, eee, kalau kalau aku tuh ini ya, eee, melihat ini ya, ada kebetulan ada adik itu adik itu, eee, apa, sama pasangannya itu suka suka ini, suka bikin sesuatu yang unik lah buat saya ya. Maksudnya ih kok bisa gitu sih? Gitu, jadi hal-hal kecil sebenarnya tapi bisa bisa ribut gitu. Iya, mhm, <clears throat> jadi, apa, istilahnya kayak
Iya. Heeh. Mhm? Mhm? Iya? Mhm? Mhm. Oke. <laughs> Oh. Waduh. Heeh.